Also, die mobilen Apps von diesen Rechnungsprogrammen bieten direkt also haben direkt auch schon so 'n so 'n äh, so 'ne Kamerafunktion mit integriert, ja? Genau.
Ja, genau. D das war die Frage, ja. Und nutzt du die dann oder, ähm, sa nimmst du das Stück Papier mit und willst es dann zu Hause machen? Also woran woran scheitert diese Digitalisierung?
Also, aktuell nutze ich das gar nicht, weil ich weil ich ich habe damit noch nicht angefangen, mit diesen mit, äh, das ja diese Kassenzettel einzuscannen, aber, ähm, es ist halt immer, ma man kennt das ja, man geht's mit seinen Kindern vielleicht einkaufen, ja, hat die Gedanken komplett woanders, vor allen Dingen, wenn man's vorher noch nie gemacht hat, ja, und dann sagt man ja: „Ich brauche keinen Kassenzettel“ und dann war's das auch schon wieder oder man sagt halt: „Okay, ich nehme 'n Kassenzettel mit." Dann verschwindet der irgendwo im Auto oder man wirft ihn dann doch weg, äh, zusammen mit dem Einkaufskarton, ja, so was in der Richtung halt.
Ah, okay. Ja, ja. Aber m w ich ich hab's immer noch nicht ganz verstanden. Du du bist unterwegs und du machst es ja aufgrund deiner deiner Selbstständigkeit, dass du dann Vorsteuer anmeldest un und so weiter. Wenn du mit deinen Kindern unterwegs bist, bist du dann aber auch geschäftlich auf Einkauf oder geht's dann komplett um deine deine Gewohnheiten, dass du Transparenz über dein Ausgabeverhalten haben möchtest?
Also, bei mir sind alle Ausgaben geschäftlich, wirklich alles, was ich mache, da ich äh, eine pädagogische Ei eine eine pädagogische Einrichtung habe und die Kinder leben bei mir Vollzeit. Das heißt, wenn ich irgend 'n Einkauf mache, dann ist das automatisch 'ne Geschäftsausgabe.
Ah, okay, okay, selbst das Eis selbst das Eis für die Kinder? Ah, okay, okay, okay, jetzt jetzt versteh ich es erst. Okay. Okay, gut. D Die Information hat mir grad gefehlt und ich war jetzt in 'nem anderen in in 'nem anderen Modell drin. Ah, okay, okay. Das heißt, äh, dahingehend ist es einfach, weil diese Dig diese Digitalisierung immer stattfinden sollte, um dich a umzustellen.